Oye, me gustaría saber, ¿qué sonidos asocias con cada estación que viviste?
Pues sí, mira, yo creo que hay muchos diferentes sonidos, ¿no? Y para cada estación hay algo en particular, ¿no?, que me gusta, eh, igual, no nada más los sonidos, sino también, eh, los colores, aromas, todo eso, ¿no? Entonces, siempre, pues, te queda marcado, ¿no?, cada, pues, cada estación por di ah, diferentes, pues, eh, colores, sonidos, todo lo que vemos, ¿no? Y por ejemplo, empezando con primavera, te digo, <chuckles> bueno, eh, me gusta mucho, eh, en primavera cómo cómo po podemos ver o escuchar los sonidos de los animalitos, ¿no? Porque, bueno, en invierno están, pues, todos bueno muchos animales, pues, están pues, no salen, ¿no? Porque mira, donde vivo ahorita, es es un clima muy extremo, <chuckles> ¿no? Cuando es invierno nieva y cuando es primavera, pues, está todavía fresco, ¿no? Pero, pues, como que los animales, eh, se van a dormir, ¿no?, todo el invierno no sé dónde están, bueno, emigran me imagino, ¿no? Por ejemplo, los a los pájaros, ¿no?, eh, no se escucha casi ningún pájaro en la noche
Claro. Así es, también. Claro. <laughs> Claro. Okey. Claro. <chuckles> Así es. Mm, claro.
porque, bueno, en la noche ni en el día, porque yo creo que se van a dormir, ¿no? entonces, eh, cuando está nevando no veo ningún pájaro, ¿no? Entonces, cuando cuando empieza a llegar la primavera, empezamos a escuchar cómo los pajaritos llegan, ¿no?, a las casas. Igual también sus paja estos pajaritos que que ya ves que se alimentan de las hojas, de las flores, eh, me gustan mucho también los, eh, las abejas, ¿no?, empiezan también a salir Igual, hay veces que no me gusta, ¿no? Pero escucho mucho a veces los ruidos de las abejas, porque Bueno, también me acuerdo de de que una vez en primavera fuimos a a un lugar donde, eh, tenían las abejas, ¿no?, eh, ya ves que donde hacen la miel, donde hacen todo esto, eh, me gustó mucho, entonces, siempre me acuerdo de de ese de ese bueno, de ese esa anécdota, ¿no?, de que fuimos en primavera, ¿no? También me me recuerda la primavera, por ejemplo, las flores, porque es cuando empiezan a salir las flores, ¿no? Y, por ejemplo, no es un sonido en especial, pero, eh, el ver las flores, eh, salir por primera vez después de de todo el invierno que está seco, pues, no sé, me alegra, ¿no?, verla, y todos los colores diferentes, vivos, ¿no?, que amarillo, anaranjado, eh, morado, rosa, todos, ¿no? Me gusta mucho ver es todo eso.
Okey. Claro. Claro, también, así es. <chuckles> Sí. Okey. Claro. Así es. Claro. Sí, totalmente, es algo bonito. Así es. Claro. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la estación que más te gusta a ti?

Ay, bueno. <chuckles> Ahorita que ya está acercando, eh, y de hecho hace pron hace unos días estaba pensando, eh, la canción de de la última navidad, eh, me gusta mucho, eh, siempre, siempre, siempre, siempre, la empezamos a poner desde noviembre, y todo el mes de diciembre la ponemos todo, todo el mes. Porque porque, no sé, esa canción nos hace sentir como que ya va a ser navidad, que ya va a ser diciembre. Entonces, como solamente, en esta fecha la ponemos, ¿eh?, no no la vamos a poner en otra en otro tipo. <chuckles> Eh, por ejemplo, ya en enero, ya no se pone. Tiene que ser ahorita, de ahorita de noviembre a diciembre. Y ya, bueno, todavía pasa, la Navidad y la seguimos poniendo, ¿no? Pero nos gusta mucho, ¿no? Porque aquí donde vivo ahora, eh, pues, nieva, ¿no? Como te digo, y, pues, hay montañas muy bonitas, y en el video de de esa canción, pues, salen, ¿no? Que van a la a las montañas, y que van como, no sé, como a esquiar y así. Entonces, me me gusta mucho porque, <chuckles> no sé, me me me recuerda a Navidad esa canción. Y hasta ahora los niños también, ya la cantan, ¿no? De que: "Pon la canción, pon la canción", <chuckles> porque, se relacionan, ¿no? Con navidad, y es super bonito, ¿no? La verdad, eh, esa esta otra estación del año, me encanta, me encanta también, porque, bueno, pues, vemos todo bueno, el sonido, cómo cae cómo cae la nieve, es algo super bonito que que a lo mejor, no suena mucho, pero sí el caer, a a como al piso, a la tierra, eh, es una sensación muy bonita, ¿no? Y hasta he puesto como mi mano así, y caen como los copos de nieve, que le dicen. Entonces, es super bonito, eh, no sé, también, ahora otro sonido que recuerdo sería como el el de los árboles, de los pinos, ¿no? De navidad
Okey, <laughs> claro. Órale. <laughs> Claro. Así es. Okey, s Claro. Ah, okey. Ah, muy bien. Claro. <laughs> Así es. Claro, lo imagino. <laughs> Claro. Así es. Claro. Uy, claro, por supuesto, así, es. <laughs>
que, ya ves que, a veces que le ponen lucecitas, y les ponen como una musiquita, ¿no? <chuckles> Ahí, a los a a los árboles, y que <humming> tin, tin, tin, tin, tin, tin ¿no? Algo así. <chuckles> Y me acuerdo, ¿no?
Claro también, así es, es cierto también. <laughs> Claro, de hecho, sí. Ujú, ¿y tú ahí, no eh, no pones este tipo de música, soniditos en tu sala, en tu árbol?